Eto, eto nagpapahinga lang, relax-relax lang pero kaya ako natawag talaga, ayan nabanggit ko yung relax 'no.
Ayan. Oo.
Gusto ko lang sanang kunin yung idea o opinyon mo, eh, 'no, tungkol sa pag-relax. Eh, paano ka nag-re-relax matapos ang mahirap na araw, yung sa araw-araw mong ginagawa?
Ano ba yun? Yan, maganda yan. Sa akin, ah, talagang, ah, maraming tao ang bumabawi 'no ng, ah, pa sa pamamagitan ng personal na gawain katulad nalang ng, ah, pakikinig ng musika. 'Di ba, ayan isa yung masasabi ko na nagpaparelax sa akin. Minsan, ah, panonood ng mga pelikula o palabas lalo na may mga bago nga sa Netflix 'di ba. At isa pa ang pagligo rin, sa akin. Gusto ko kasi maligo ng, ah, mali kunyari sa sobrang init 'di ba tas pag-uwi ng bahay talagang mahi liligo ako nyan oo pampakalma. Ah, oo pwede rin, kung kunyari kung sobrang init na init naglalakit gusto ko na buong katawan, tsaka ayun iyon yung mga paraan ko na nagpapa-relax sakin kasi epektibo talaga yun, ikaw ba?
Mhm. Mhm. Yan, yan. Mhm. Ah. Pampakalma yun, mm hot bath? Ah. Tipikal, oo. Sa akin parang pareho lang ano, yun siyempre 'pag mainit ang panahon, para ma-relax ka makalma yung isip mo dahil naiirita ka na, eh, maghapong malagkit. Una siyempre shower, importante 'yan. 'Pag napreskuhan ka na, mas kalmado na isip mo. It's either magutom ako o matulog, 'yon 'yong sa akin, ah, sa araw-araw nangyayari. Dalawa lang 'yan, it's either makatulog ako o kakain ako.
Oo. Tama. Yan, shower. Oo. Ah.

Oh, di parang macaroni na. <laughs> Tingnan mo
Ang galing ah. <chuckles> Dalawa na yung umano, kinakain.
Mm, para sa'kin, comfort food ko 'yon, nakakapagpasaya sa'kin 'yon.
Mm. Ayan, tama, pareho pala tayo.
'Di ba? Pero sa musika, anong genre mo?
Ah, mahilig ako sa mga old. Ayan, mga prepol ah, Fra Lippo Lippi, ah, Earth, Wind& Fire. Mga, A1, Carpenters, ayan.
Papa'nong hul halimbawa Ooh. Ah, oo, parang parang magkaka magkakaano tayo, magkakasundo tayo diyan. Teka muna. I'm sure matanda ako sa'yo, pero bakit diyan ka nali-link sa mga ganyang tugtugan? Anong meron?
Oo, ayan. Oh. Ah, 'di ko nga 'di ko nga alam eh, siguro kasi yung pa hindi naman, nasa 20s pa lang ako, pero
Lumang tao ka ba? <laughs> Oo nga isibihin. May term silang gano'n eh, lumang tao ka na, nabuhay ka lang ngayon, oo.
Lumang tao. Ah, parang nga, 'yon gano'n nga, naisip ko na, yung kaluluwa ko nga eh, pang old, pang gano'n. 'Di ba na pero
Ah. Oo, pare. Mm. Pero, actually, alam mo, kung bakit siguro sige i isang factor kung ba't nagustuhan mo yung mga kanta na 'yan. Mga 80s na 'yan. Alam mo kung bakit, 70s Kasi may laman yung mga kanta.
Oo. Oo, hindi lang din 'yan, ah, mahilig ah, maganda, masarap pakinggan sa'kin yung mga, ritmo nila, at tugtog yung, indak po. Du oh. Oo. Ayan, alam mo yun. <laughs>
In 'yon. Mm, yim Oo. Fro lippo lip Fro Lippo Lippi talaga, new wave pa 'yan ah. Mm. Hmm, ah, oo, mahilig ako diyan. 'Yong mga anak ko naimpluwensiyahan ko na rin 'yan eh. <laughs> Kasi nga panahon ko 'yon. Oo, yan, kahit ayaw nila, pumasok sa utak nila dahil naririnig nila araw-araw sa'kin. Kumbaga, na-adapt nila siguro, ikaw gano'n din, na-adapt mo rin 'yan somehow, sa ibang tao.
Ay. Ayun 'no. Oo. Oo. 'Di ba? Oo. Sige na nga. Ah, hindi naman. Parang, ah, sa YouTube. Dati kasi, 'di ba, mga jejemon days. Mga jejemon, ah, napapansin ko may mga kantahan na may mga bandang pangluma, meron namang mga jejemon na mga Skusta Clee no'n, mga, ah, Breezy mga gano'n. So, mas na marami akong pinag-pe-play ko palagi yung mga playlist ng makaluma, hanggang sa, mas mal sine-search ko na yung mga lyrics nila. Ayan do'n ko na
Paano? Wala, wala nagi hmm. Hmm. Mm. Oo. Hmm. Sino influence mo? Nag-influence sa'yo, wala?

Kaya <chuckles> Wag na mag-social media. <chuckles>
'Di ba? <laughs> Oo, manood ka na lang ng mga video, 'yong mga funny video na lang, eh, siguradong, tanggal pa 'yong problema mo. Pero, maiba tayo Hmm, paano naman nakakatulong sa'yo 'yong mga simpleng bagay tulad ng musika, pagkain o paglalakad para sabi mo nga maibsan 'yong pagod o stress mo?
Oo. Oo. Oo. Ayan, na masasabi ko sa musika, talagang malaki 'yong epekto ng musika. Lalo na kung, ah, kunwari may ginagawa ka sa b ah, bahay o kaya sa trabaho mo na, ikaw na lang mag-isa din, OT ka pa, patugtog lang, 'di ba, 'yon nakakapagbago ng mood. 'Tsaka, ayun, pampakalma, pampapasaya din, 'tsaka 'yong sa pampagkain din. 'Di ba, kung may mga comfort food tayo, may mga nakapagpa-trigger sa ating pagkain na talagang nakakaginhawa. Ayan, syempre
Mhm, hmm. Totoo yan. Mhm. 'Yong mood. 'Yon. Hmm. Siyempre, oo. Tama. Mayro'n ka bang, ano, mayro'n kang, partikular na comfort food? Matanong ko lang. 'Yong talagang nagpapasaya sa'yo 'pag, inalok ka no'n hindi ka tatanggi talagang kakainin mo.
Ah, oo. Spaghetti. <chuckles>
Ayun! parang ako din, oo, masarap 'yan. Basta spaghetti, basta matamis, ah, huwag 'yong maasim.
Ng Jollibee. Spaghetti ng Jollibee. Oo. Ayan, ayan 'yong paborito ko, spaghetti.
Hmm, parehas tayo, ah. Masarap yan, oo. May pansit, may palabok, spaghetti. Pipili ako spaghetti, o, pero pipiliin ko spaghetti. 'Yong tatlong 'yon, ah, pansit, palabok, spaghetti. Spaghetti ako.
'Di ba? Ah, oo. Mga noodles-noodles. Spaghetti pa rin. Oo. Ay totoo. 'Tsaka siyempre, ah, hindi rin mawawala 'yong sopas 'pag ano malamig. Ayun.
Mm, do'n ako po Ay! Parang, ironic 'no? Magkapareho tayo ng ano 'no, no'ng Alam mo sa akin, ang weird sa akin, sa sopas, 'yong comfort food ko sopas din. Alam mo kung bakit? Nawi-weirduhan si kahit ste kahit misis ko, nilalagayan ko ng ketchup.
O? Oo. Bakit?

Bagaman, ah, pangtanggal daw ng stress. Siyempre, kailangan, ah, tawag don, ganon din mas mas masasabi ko ng barkada kasi, eh. Ah, mabarkada ako, pag stress kasi, ah, yun nga, isa rin sa halimbawa nun, ah, pag nakainom daw nakakabawas daw ng stress, eh, mas lalo ngang mas napapalala pag gising mo.
Mm. Mm. Oh. <chuckles> <laughs> Masakit ulo mo, ah ah.
Di ba ganun pa rin yung prob oo, eh, problema ka pa. So, di nawala.
Ah, napagastos ka pa.
Oo, napagastos ka pa. Tsaka, ayan, na may ng mga nagsasabi din naman na, ah, i iba pang bisyo, nakakawala daw ng problema, oo, yung mga ganong bisyo. So hindi ko din naman na-try yun pero, base sa mga nakaranas na nakakawala, eh, parang ma maki-isip mo naman talaga na, paanong paano ang epekto nun? Tanggalin yung kung problema mo, ah, pera, bi bukas may pera ka na dahil uminom ka o kaya nag-yosi ka, hindi naman din, di ba?
Oo. Yun, ah hindi, oo pangit yun, mm, pangit. Hmm. Mm. Ah, hindi. Yuy tumatakas dun sa katotohanan yung mga gano'ng tao.
Oo, para hindi
Tinatakasan na nila yung problema, kapag hindi nila maisip temporary, oo, temporary hindi nila maisip. Pero yan tama ka, paggising mo sa umaga asaan ka? Yun pa rin.
Pampakalma lang. Oo, sabagay. Yung pa rin, nasa sitwasyon ka pa din.
Ah.